Eee, aslında yemek yerken, eee, makro öğünlerimi ne kadar iyi alıyorum buna dikkat ederim. Nedir bu da? Günlük belirli miktarda gramda karbonhidrat almam gerekiyor ve bunları da düzgün, sağlıklı karbonhidrat kaynaklarından almaya çalışıyorum. Nedir bunlar? Tatlı patates olabilir, patates olabilir, makarna olabilir buğdaydan, eee, ya da pirinç olabilir, eee, buğday olabilir. Bunlardan tüketmeye çalışıyorum. Belirli gram bir karbonhidrat almam gerekiyor ve protein tabii ki de. Sağlıklı protein kaynakları öbür bir, eee, makro besin olarak da. O da nedir? Tavuk olabilir, işte, hindi olabilir, balık olabilir. Ve bunların dışında da tabii yağ alımı da çok önemli. Sağlıklı yağ kaynakları Avokadoyu çok severim mesela. Özellikle <chuckles> avokadoya bayılırım. Birazcık, eee, karabiber, tuz ve limonla beraber özellikle bir de yumurtayla ben, ya, bayılıyorum ufak bir tost yapmaya. Harika. Eee, çok iyi gidiyor. Eee, avokado en iyi zaten alınabilecek sağlıklı yağlardan. Öbür bir tanesi de yumurta. Yumurtayı da çok seviyorum. Eee, bu 2'sini tüketmeye çalışıyorum. Onun dışında kuruyemişlerden bahsettik. Onlar da sağlıklı yağ kaynakları diyebiliriz. Ya, aslında genel olarak, eee, bu makroları aldıktan sonra geriye kalan ıvır zıvır kalori tamamlama kısmında da birazcık, işte, canım ne isterse. Dondurma yemek istiyorsam dondurma yiyorum, çikolata yemek istiyorsam çikolata yemek istiyorum. Makroları aldıktan sonra gerisi zaten, eee, çok da önemli olmuyor, yani. Peki sen nelere dikkat ediyorsun?
Hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, öyle. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet, kesinlikle. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Evet.